ปกติเวลาหางานอะค่ะ คุณเริ่มจากตรงไหนเหรอคะ? หรือว่าดูยังไง ว่างานนี้น่าจะเหมาะกับตัวเอง อะไรแบบนี้อะค่ะ?
อือฮึ อืม เรานะ เวลาที่หางานอะไรก็แล้วแต่นะคะ เวลาเทียบ เวลาที่เลยแบบเหมือนกับลาออกจากอีกบริษัทหนึ่ง แล้วเริ่มมองหางานใหม่เนี่ย คืออย่างหนึ่งเลยอะค่ะ เราอะจะมองหางานที่ เอ่อ เรามีทักษะเด่น ๆ ในด้านนั้น ในสายงานนั้น ใช่ค่ะ อะฮะ
ค่ะ อืม อ๋อ หมายความว่า เรามีทักษะที่จะเอาไปใช้ในงานที่เขาประกาศได้ แล้วทักษะนี้ก็คือสำคัญในงานนั้นด้วย
ใช่ ใช่ ๆ คืออย่าง <tsk> เอ่อ ยกตัวอย่างแบบ แบบเหมือนกับตอนที่เราจบใหม่ ๆ เอา เอาอย่างงี้ก่อนเนาะ ยกตัวอย่างตอนที่เราจบใหม่ ๆ อะ เราจบสาย เอ่อ เราเรียน บ เอ่อ บริหารการจัดการ เอกการตลาด ใช่ไหมคะ ซึ่งตอนนั้นน่ะค่ะที่เราจบมา เราก็เลยเริ่มมองหางานที่ เออ เราเรียนเอกนี้มา เราก็คิดว่า <tsk> แผนก เออ ใช่ แผนกการตลาดที่เราน่าจะแบบเหมือนกับน่าจะเป็น น่าจะเป็นผู้สมัครที่มันโดดเด่น แล้วก็น่าจะ สตรอง เพราะว่าเราอะจบการตลาดมา ใช่ไหม เราก็เลย เอ่อ ไป แล้วเราก็ แล้วเราก็ได้ ได้แบบเหมือนกับได้มีโอกาสแบบเหมือนกับตอน มันจะมีการฝึกงานด้วย เราก็ฝึกงานโดยสายการตลาดด้วยไงคะ เออ มันก็ อืม
อืม ค่ะ อา อา ควรจะเป็นการตลาดเหมือนกัน อืม ค่ะ อา อ๋อ ก็คือเป็น เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นเลย
ใช่ ๆ ทีนี้เราก็เลยไปสมัครงานงานหนึ่งที่องค์กรองค์กรหนึ่งเนาะ เป็นองค์กร เอ่อ เอกชนค่ะ แล้วก็เข้า เอ่อ สมัครในตำแหน่งแบบเหมือนกับพนักงานการตลาดทั่วไปเนี้ยนะคะ แล้วเราก็ได้ เออ ตอนนั้น ก็คือคิดว่างานอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นแบบแผนกการตลาด เราคิดว่าเราอะ เอ่อ น่าจะทำได้ดี แล้วก็น่าจะเป็นแบบเหมือนกับผู้สมัครที่ เอ่อ มีความโดดเด่น มีความเข้มแข็ง เออ ใช่ ๆ ค่ะ แล้ว เออ เราก็ได้ค่ะ
ค่ะ อืม การตลาด อ๋อ มีศักยภาพเนาะ แล้วตอนนั้นน่ะได้ ได้เลือก พรอดักต์ ไหมคะ? หมายความว่าเป็นการตลาดก็จริง แต่ว่าตอนนั้นได้เลือกไหมคะว่าจะเป็นการตลาดที่บริษัทนี้ขายอันนี้ อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ?
ค่ะ อืม อ๋อ คือจริง ๆ แล้วอะ ตอนนั้นที่เราไปสมัครอะค่ะ ธุรกิจนั้นน่ะค่ะเป็นธุรกิจ retail retail เขาก็คือจะ ท ขายแบบ ขายทุกสิ่งอย่าง นึกออกไหมคะ อารมณ์ คล้ายห้างสรรพสินค้าอะค่ะ เออ แล้วเราก็ไปสมัครเป็นการตลาดตรงนั้นน่ะค่ะ เป็นแบบเหมือนพนักงานการตลาดที่ดูแลเรื่องป้าย เอ่อ ป้ายสินค้า ป้ายตกแต่ง อะไรก็ตามแล้วแต่ในห้างอะค่ะ อย่างเช่น ให้นึกภาพตอนที่แบบเหมือนกับคุณเดินเข้าไปในห้าง แล้วมันจะ มันเป็นแบบ อืม ใช่ ๆ ป้ายที่เชลฟ์ ป้ายราคา หรือว่าป้ายตกแต่ง สมมุติธีม เออ ธีม back to school มันก็จะมีป้ายที่แบบเหมือนกับตกแต่งอะไรในห้างอะค่ะ เป็นอันนั้นเลย ตรงนั้นน่ะ เรา เราดูแล
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ ก็จะเจอเหมือน showcase ต่าง ๆ อ๋อ ค่ะ อา งั้นงานนี้ก็หมายความว่าคุณได้ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาก ถูกต้องไหมคะ?
มัน มันไม่ใช่ทำการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการแบบเหมือนกับทำการตลาดให้ห้าง ใช่ค่ะ เป็นการทำการตลาดให้ห้าง ทำอย่างไรให้ห้างเนี่ย ดู ดูตกแต่งด้วยป้ายต่าง ๆ เนี่ยมันสวยงาม มัน มันเหมือนกับเวลา เออ มันดูหน้าเดินเวลาเข้าไป แล้วก็แบบเหมือนกำลังจะเปิดเทอม คุณพ่อคุณแม่ก็เข้าไป อุ๊ย มัน back to school เราต้องซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกให้หลาน อะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหมคะ?
ทำให้ห้าง อืม โอ้โฮ เงินดูน่าเดิน อา สร้าง สร้างแรงจูงใจ ด้วยในระดับหนึ่ง
ใช่ ๆ มันก็เหมือนแบบไดรฟ์ เขาเรียกอะไรนะ ผลักดันให้ลูกค้า กระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยค่ะ เกิดความอยากซื้อสินค้า แล้วก็สร้างบรรยากาศในห้างร้านเนี่ย ให้มันดู ดูเข้ากันกับเทศกาลแต่ละเทศกาลนั้น ๆ มีเทศกาลปิ ปีใหม่ สงกรานต์อะไรพวกเนี้ยค่ะ อืม อันนั้นน่ะ อืม
อืม ค่ะ ซึ่งก็ พอเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่า ก็ใช่ ก็เป็นสิ่งที่เรียนมา แล้วตอนทำงานจริงก็รู้สึกชอบเหมือนกัน
ใช่ ๆ ๆ ก็ชอบนะคะ เพราะว่ามันก็แบบเหมือนกับมันก็ได้พัฒนา เขาเรียกได้พัฒนาตนเอง ในเรื่องของความคิดที่สร้างสรรค์ เพราะว่าเราอะค่ะ คือ เออ ใช่ เหมือนกับจะก็ต้องออกไอเดียว่า เออ ธีมเนี้ยมันควรจะเป็นอย่างไรดีนะในปีนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วปีถัดไป เราก็จะตั้งทำอย่างไรดี มันก็ต้องนึก เพราะว่าปีที่แล้วทำแล้ว ปีนี้ก็แบบเหมือนกับ <tsk> มันก็ไม่ควรซ้ำนะ เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามาเดินห้าง ก็ จะจำได้ อะไรเงี้ย เดี๋ยวเราจะโดน โดนแบบ โดนลูกค้าตำหนิว่า อืม ทำไมไม่มีกา ไม่มีการพัฒนาเลย อันนั้นแหละค่ะ มันก็ มันก็เลยกลายเป็นแบบว่า เราอะก็ได้พัฒนาทั้งความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็การทำงานที่แบบเหมือนกับอย่างเป็นระบบระเบียบด้วย เพราะว่าการทำงานแต่ละอย่าง หมายถึงว่า เวลาที่เราจะแบบคิดธีมอะไรแต่ละอย่างออกมา ใช่ไหมคะ เราก็จะต้องมี 1 2 3 4 ให้ทำเบื้องหลัง หมายความว่า 1 เราต้องไปหาซัปพลายเออร์มาว่า เออ จะต้องทำ เออ ใช่ เป็นขั้นตอนการเตรียม หาซัปพลายเออร์ที่ว่าจะมาทำ เอ่อ ป้ายเหล่าเนี้ย ใคร? ต้อง ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อ เพื่ออะไรคะ? เราอะก็ต้องหา เอ่อ เขาเรียกว่าไงอะ เงื่อนไขที่ดีที่สุด ราคาที่ดีที่สุดให้กับองค์กร แบบเนี้ยค่ะ ใช่ ใช่แล้ว คืออันเนี้ย คือเราอะ ก็ได้พัฒนาตัวเองเต็ม ๆ เลยอะค่ะ อืม
อืม ต่อยอดเนาะ อา อา <laughs> อา ค่ะ อ๋อ ก็คือมันก็คือเป็นขั้นตอนการเตรียม มันก็ต้อง อืม อ๋อ ของอุปกรณ์ที่จะใช้อะเนาะ อืม แล้ว อะฮะ อย่างงี้ก็คือ อันนี้คือตอนที่จบใหม่ ๆ เนาะ วิธีการเลือก ก็คือเลือกที่ตรงกับสายงาน แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ ได้เปลี่ยนงานอีกไหม? แล้วพอที่เนี่ย พอเราทำงานแล้วอะ มันมีเงื่อนไขอย่างอื่นในการเลือกงานเข้ามาอีกไหมคะ? อย่างเช่น สวัสดิการ หรือว่าเวลาทำงาน เวลาเข้างาน อะไรเงี้ยค่ะ
ใช่แล้วค่ะ ใช่ เออ ๆ แน่นอนค่ะ งาน งานแรกเนี่ยเราเลือก ที่มันเหมาะกับตัวเองในแง่มุมของ เรียนมาตรงสาย ใช่ไหมคะ? พองานถัดมาเนี่ยค่ะ คือเลือกที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ค่ะ <laughs> ยังไง ใช่ไหมคะ? ก็คือว่าเราอะ คือแบบเหมือนกับงานที่ ที่เราทำอยู่แผนกการตลาดเนี่ย เอ่อ มันต้องเดินทางไกลมาก ๆ เลยอะค่ะ <chuckles> งานเข้า งานเข้าแบบเหมือนกับ 08:30 น. ใช่ไหมคะ เรา เราต้องออกจากบ้านประมาณตี ๆ อะค่ะ เพื่อ ตอนนั้นน่ะค่ะ มัน <tsk> มันไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีอะไรอะ เราต้องนั่งรถประจำทางอย่างเดียวเลยอะค่ะ ซึ่งนั่งรถประจำทาง อืม
อืม อืม อ้าว! คือยังไงอะคะ? อา อ๋อ ค่ะ ออกจากบ้านกี่โมงคะ? โอ้ อืม ก็คือห่างกัน กี่โลอะคะ? ถ้าวัดจริง ๆ ก็คือ 30 โลไหมคะ?
เออ คือ <tsk> คือจริง ๆ อะ นึกออกไหมคะ ว่ามัน อึ ถ้า ถ้า ถ้าคิดเป็นโลอะ มันไม่ได้ไกลขนาดนั้น แต่ ค คำว่า กิโลเมตรในกรุงเทพ มันคือ มันต้องฝ่าฟันแยกนู่น แยกนี่ ซึ่งรถติดหนักหนาสาหัสเลยค่ะ มันก็เลยแบบ อืม คือกระทบ อืม อือ ค่ะ <laughs> คือตอนที่ ที่จบใหม่มันก็มีพลังนึกออกไหมคะ? มันก็มีพลังแบบอยากทำนู่น นี่ นั่น อะไรอย่างเงี้ย พอแบบ เออ พอ ใช่ค่ะ พอไปสักปีที่ 2 ปีที่ 3 โอ้ เริ่มไม่ไหวแล้วเนาะ อะไรอย่างเงี้ย เริ่มเหนื่อยก็เลย <chuckles> ก็เลย อืม <tsk> หรือจะหา ลองหางานทำแถว ๆ บ้านดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเริ่มมอง อืม
อ๋อ รถติด อือ <laughs> อืม เหนื่อยเนาะ ก็เป็นบทเรียน เออ อะไรก็ได้ เอามาทำก่อนเนาะ เหนื่อยแหละ <laughs> อา ก็เริ่มมองว่า การเดินทางก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกัน ณ ตอนนั้น
ใช่แล้ว เราก็เลย อะ มาดู งานทำแถวบ้านที่มันไลฟ์สไตล์ตรงกับเราดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลย เออ ไปทำงาน ที่แบบเหมือนกับเป็นร้านอาหารแถวบ้านค่ะ ซึ่งก็เป็นแบบเหมือนกับในเชิงเป็นธุรกิจของครอบครัว อันเนี้ย คือ เปลี่ยนสายงานโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ
อืม อา อ้าว ไม่ใช่ Marketing แล้วเหรอคะ?
ไม่ใช่การตลาดแล้วค่ะคุณ รู้ไหมว่าไปทำอะไร ไปทำเป็น HR ค่ะ เป็นแผนกทรัพยากรบุค คล ใช่ เออ <chuckles>
โอ้! โอ้โฮ! แล้วอันนี้คือ มันมีสกิลอะไร ที่สามารถเอาไปใช้ร่วมกันได้บ้างอะคะ?
สกิลที่สามารถเอาไปใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ? เราคิดว่า เอ่อ คือเรื่องของทักษะการเจรตา เจรจาต่อรอง คืออันนี้จริง ๆ <tsk> แล้ว มันก็ไม่ได้ HR จ๋าเนาะ หมายถึงว่า เราก็จะมีแตะ ๆ ในเรื่องของ เอ่อ จัดซื้อจัดจ้างด้วย ซึ่งแน่นอนไอ้ ทักษะเรื่องการเจรจาต่อรองเนี่ยเราได้มาเต็ม ๆ แต่ว่าเรื่องของ HR ก็แล้วแต่พวก <tsk> HR มันจะมีตั้งแต่แบบเหมือนกับการ รับสมัครพนักงาน การ ปฐมนิเทศพนักงาน การคิดเงินเดือน การ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร ออ ออเรียนเทชัน เอ่อ ปฐบ ใช่ค่ะ คืออันเนี้ยเป็นทักษะแบบ <tsk> ใหม่ ใหม่เลยล้วน ๆ คือแต่ว่าเราอะก็ เราก็คิดว่า มันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทำ แต่ว่าโชค โชคดีมากที่คือแบบเหมือนกับนายจ้างเขาให้โอกาสเราอะค่ะ เขาอาจจะมองเห็นศักยภาพว่า เราอะสามารถทำได้ก็ได้ อะไรเงี้ย แต่เราก็แบบ คือเราก็ เราก็คือ ไม่ได้แบบเหมือนกับรอให้เขาสอนอะไร คือเขาสอนนั่นแหละ ใช่ แต่ว่าเราก็พัฒนาตัวเองด้วยการที่แบบศึกษาหาความรู้ เอ่อ ข้างนอกเพิ่มเติม ใช่ไหมคะ? อืม ใช่ ตรงนั้นน่ะค่ะ คือ คือเมื่อ ก่อน น่ะ จะบอกว่าคำนวณเงินเดือนอะ เดี๋ยวเนี้ยมันจะใช้ซอฟต์แวร์แบบ <tsk> เอ่อ ซอฟต์แวร์ง่าย ๆ อะไรเงี้ย แต่เมื่อก่อนสิ่งที่เราทำคือเราใช้ Excel แบบ Excel บ้าน ๆ เลยนะคะ ในการทำ ผูกสูตรนู่น นี่ นั่น เอาเองอะค่ะ เออ แบบนั้นเลย
อืม อ้อ โอ้โฮ! มันเยอะอยู่นะคะ แล้วชอบไหมคะตอนนั้น? อืม นี่ไงคะ อา อืม อืม ใช่ค่ะ เป็นซอฟต์แวร์ HR เนาะ โอ้โฮ! อ๋อ มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ เปิดสกิลใหม่ ๆ ไปคนละสายเลย แล้วรู้สึกว่า เหมาะกับตัวเองไหมคะ? ตอนนั้น
ใช่ คือก็รู้สึกว่าตัวเองชอบนะ เพราะว่าคืออย่างหนึ่งอะชอบที่ว่า เราอะไม่เคยทำ แล้วเราก็แบบเหมือนกับ มันก็ได้พัฒนาตัวเอง แล้วเราก็ได้มีความรู้เพิ่มเติม นึกออกไหมคะ? ตั้งแต่การแบบ อา ส อ อ อ เออ ใช่ อันเนี้ยคิดเงินเดือนอะนะ เรื่องเงินเดือน เรื่อง payroll ใช่ไหมคะ? พอมาเรื่องแบบเหมือนกับการรับสมัครพนักงาน ไปจนถึงการสัมภาษณ์ การปฐมนิเทศเขาเนี่ย เออ มันก็เป็นอีกสกิลหนึ่ง หรือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่แบบเราก็ไม่เคยทำ แล้วเราก็ได้มาทำ แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า เออ มันก็ดี เราไม่เคยได้ลอง แปลว่าเราอะก็ทำ แต่เราก็ทำได้อะค่ะ ตั้งแต่แบบเหมือนกับ การโพสต์ การโพสต์รับสมัครงาน การ สกรีน หมายถึงว่า การคัดกรอง เอ่อ ประวัติพนักงานว่า จะรับใครหรือไม่ อย่างไร แบบเนี้ยค่ะ สัมภาษณ์ ใช่เลยค่ะ แล้วก็แบบ เออ เรา ก มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า เออ "เฮ้ย มันก็สนุกดีนะ" แล้ว ร เราอะ เราก็มีความรู้สึกว่า เราชอบนะคะ เพราะว่าเป็นอะไรแบบที่ไม่เคยได้ลอง แล้วเราได้ลองทำ แล้วมันมีความรู้สึกว่า เราอะได้พัฒนาตัวเอง ซึ่งก็เป็นเรื่องดีมากเลย ค่ะ
อืม อะ ในสายงานใหม่ ๆ อืม ค่ะ อะฮะ อืม ว่าจะรับใคร อะไรอย่างงี้ เป็นการเปิดเซตสกิลใหม่ทั้งเซตเลยนะคะอันนี้ อืม อา อันนี้ยังทำอยู่ไหมคะตรงนี้ หรือว่าหลังจากนั้นย้ายงานอีก?
อ๋อ ไม่ได้ทำแล้วค่ะ <laughs> ไม่
อา แล้วมันเคยมีจุดที่ต้องเลือกระหว่างเหมือนกับว่า ความชอบ เงินเดือน แล้วก็การเดินทางไหมคะ? หมายความว่า เราอาจจะมีเงินเดือนที่สูง แต่ว่าเดินทาง กลับมาเดินทางไกล อะไรอย่างงี้ หรือว่าเงินเดือน ค่ะ
อืม คือ ส คือ คืออันเนี้ยมันแบบ คือถ้าเมื่อก่อนนะคะ ก็คงจะสู้ตาย สำหรับ การเดินทางไกล หมายความว่า คือต่อให้ไกลแค่ไหน แล้วแบบ เออ เงินเดือนเยอะ มันก็ล่อตาล่อใจดีนะคะ อันเนี้ยก็อาจจะไป แต่ว่าก็อย่างเหมือนที่ทำงานแรกอะ ทำไปสักระยะหนึ่ง คือด้วยความไกลมาก ๆ แล้วแบบเหมือนกับร่างกายมันก็สู้ไม่ไหว จนแบบเริ่ม เริ่มหมดไฟ เริ่มแบบ "โอ๊ย ไม่อยากไปทำงานเลย ไกลจัง" อะไรอย่างเงี้ย นึกถึงตอนตื่นมา ก็ เอ่อ ปัจจุบันน่ะค่ะ ก็ ก็แบบเหมือนกับ อืม ด้วยความที่ เราไม่ชอบ เออ เลือกเอาใกล้ ๆ ด้วย ด้วย ด้วย เอ่อ ร่างกายก็ไม่ได้อยากเดินทางไกลขนาดนั้น ก็เลยแบบ ปัจจุบันนะคะ ก็จะเลือก เลือกที่ทำงานที่ใกล้ที่สุด ที่ใกล้ที่แบบ ใกล้บ้านเราที่สุดแล้วอะค่ะ เป็นอย่างงี้ อืม
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ <chuckles> เลือกเอาใกล้ ๆ อา อา อันนี้พูดถึงในแง่ความหวังของครอบครัวได้ไหมคะ? ประมาณว่า ในการที่เราเลือกงานเนี่ย ครอบครัวมีอิทธิพลมากไหมคะ ตั้งแต่เราทำงานมา?
ได้สิคะ จริง ๆ แล้วมีอิทธิพลมาโดยตลอดนะคะ แต่ว่าคืออย่าง อ่า ตอนจบใหม่ ๆ เนี่ย คุณแม่ก็แบบด้วยความที่เขารับราชการเนาะ เขาก็อยากให้เราแบบ เออ รับราชการสิ อะไรอย่างเงี้ย ปลูกฝั่งมาตั้งแต่ยังไม่จบเลยนะ <laughs> "ทำงานราชการสิลูกดีจะตาย" อะไรนะ "ดูอย่างแม่" อะไรเงี้ย ใช่ ๆ ค่ะ คุณแม่เป็น คุณแม่เป็น เขาก็จะแบบ เอ่อ เขาก็จะแบบเหมือนกับราชการ เขาก็จะใส่หัวแบบเหมือน เหมือนแบบบอกเรามาโดยตลอดว่า ราชการเนี่ยมันมั่นคงนะ เออ มันมั่นคง มันมีความมั่นคงเลย คือคีย์เวิร์ดเนี้ย เลย เขา มั่นคง <chuckles> แล้ว แล้ว เออ แล้ว แล้วแบบ แต่เราอะไม่ ไม่ชอบงานราชการไง เรามีความรู้สึกว่าเราไปราช เราไปติดต่อราชการทีไร ทำไมแบบเขาทำนู่นทำนี่ช้าจังเลย เราก็เลยแบบไม่ ไม่ได้มีความวัด ไม่ได้มีความชอบวัฒนธรรมแบบนี้ ที่ทำอะไรช้า ๆ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เราก็เลยมีความรู้สึกว่า อืม ไม่เอาอะ ไม่ ไม่ชอบ เราขอไป ไป ไปทำงานที่อื่นดีกว่า
อืม ค่ะ อ๋อ <chuckles> แต่พ่อแม่เป็นราชการอยู่ด้วยไหมคะ? อ๋อ ก็จะมอง มันดีอย่างงั้น <chuckles> <chuckles> คีย์เวิร์ดเดียวชนะทุกอย่าง อา อา อ๋อ ก็คือ เขาก็มีคำแนะนำ แต่ว่าไม่ได้บังคับให้เราทำตาม ต่อรองได้
<chuckles> ก็ จริง ๆ ก็บังคับมาแล้ว แต่แบบเหมือนกับเราก็ดื้อ <chuckles> เราก็ ดื้อ ไม่เอา ไม่ เออ ก็บังคับอยู่แหละค่ะ แต่แบบเหมือนกับเราก็แอบกบฏอะ แอะ เออ ไม่เอาอะแม่ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ก็แบบเหมือนกับ อ อืม
<chuckles> อ๋อ บังคับอยู่ <chuckles> ต้องไปหางานเอง อะไรอย่างงี้ แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้อง สนับสนุนในสิ่งที่เราทำอะเนาะ
ใช่ ๆ คือจริง ๆ แล้วอะ คือก็แบบเหมือนกับ โอเคแหละ เราก็บอกเขาเสมอ "แม่ ลูกอะเขาก็มี ชีวิตของเขา มันก็แบบ คือเขาก็ต้องมี ทาง เลือกของเขา แม่ไม่ได้อยู่กับหนูตลอดนะ" ไรอย่างเงี้ย นึกออกไหม? "หนูก็ต้องเลือกในสิ่งที่หนูชอบ" อะไรอย่างเงี้ย "ถ้าหนูไปทำแล้วหนูไม่ชอบ หนูก็ต้องออกอยู่ดีท้ายที่สุด แบบเนี้ย มันก็เสียหายไหม? สู้ให้หนูไปทำงานที่หนูชอบ แล้วหนูคิดว่าหนูทำได้ดี ไม่ดีกว่าเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
<laughs> อา อืม มาเรื่องความคาดหวังแล้ว แล้วเราอะมีความคาดหวังในเรื่องงี่ บริษัทบ้างไหมคะ? อย่างเช่น ตอน ที่เลือก ตอนใหม่ ๆ อาจจะ โอเค เลือกประมาณนี้ไปก่อนก็ได้ แต่ว่าพอทำ ๆ งานไป คาดหวังไหมคะว่า ควรจะเลือกบริษัทที่ดูดีแบบใหญ่หน่อย หรือว่าเลือกบริษัทที่ตรงกับไลฟ์สไตล์มากกว่าเหมือนเดิม?
อืม ค่ะ เออ เออ คือจริง ๆ อะ จริง จริงแล้วมันก็ มันก็ มัน มันก็เป็นอะไรที่ก้ำกึ่ง คิดมาโดยตลอดนะคะ แต่เรา ส ท้ายที่สุดแล้วเราก็คิดว่า เลือกบริษัทที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราดีกว่า แล้วก็เหมือน เหมือนกับว่า เราก็ไปทำแผนสำรองของเราให้มันมั่นคง อย่างเงี้ย มันก็ตอบโจทย์ เราเหมือนกัน ค่ะ อืม ใช่เลย
อา ค่ะ อ๋อ แล้วก็ อืม ก็เน้นที่ความ สบายใจของตัวเองด้วยเนาะ มันก็จะทำงานได้ดีขึ้น
ใช่เลย ใช่ค่ะ จริงเลย คือทุกวันนี้มันเครียดมากอยู่แล้ว เราก็เลยคิดว่า เออ ทำอะไรที่แบบ เหมือนกับให้ตัวเองไม่เครียด ก็น่าจะดีที่สุดสำหรับตัวเองค่ะ
อืม อา โอเค วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การเลือกงาน การมองความสำคัญต่าง ๆ แล้ว แล้ววันหลังมาคุยกันอีกนะคะ
<chuckles> ยินดีค่ะ